'N Anteil Aktien. Also, es ist schon man sollte schon immer nachdenken. Also, wenn man 'n bisschen Geld hat
Aha.
äh, dass man das vielleicht nicht einfach so liegen lässt, sondern vielleicht ja, investiert und dann vielleicht, äh, versucht, das Geld zu vermehren.
Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt, ähm, Geld auf meinem Konto liegen lasse für zu lange, weil ich einfach, ähm, zu unorganisiert bin und es vergesse quasi, dann fühle ich mich schlecht danach, dann fühle ich diese FOMO, dass ich das hätte investieren sollen. Ähm, aber ich meine, so viel ist es ja nicht, dass man da jetzt viel verloren hätte, I mean viel verloren hat dadurch, dass es nicht investiert wurde. Aber
Ja. Mhm. Okay. Ja. Ja. Ja.
Ja, ähm